Me gustaría comentarte que, la verdad, eh, no estoy pasando por un buen momento ahora, em, en mi trabajo, bueno, me regañaron y me tuvieron como advertencia de que esta era mi última semana. Un error y me sacaban, em, también justamente me agarró cuando estoy en mudanza. Me voy a vivir con mi novio. Siento que estoy viviendo gran parte de cambios en mi vida que no sé cómo procesarlos, siento que el tiempo pasa bastante rápido, no sé qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, me siento un poco perdida, siento que a lo mejor no era el momento correcto de cambiarme de casa. Es de esos momentos que me pongo a sobreanalizar si realmente estoy haciendo lo correcto, ¿sabes? No sé, no sé s qué estoy haciendo bien. No te voy a mentir, me siento un poco confusa, si las decisiones que estoy tomando, sí han estado bien, o a lo mejor ahorita me está ganando el sentimiento y no sé, siento que, me no sé, me siento un poco perdida.
¿No? Okey. Ujú. Ah, pues, eh, primero que nada, te agradezco por por compartirlo, vamos a ver sí podemos encontrar alguna alguna luz en en este problema, que también te digo que es que es algo natural, los cambios siempre son siempre son difíciles y las expectativas, este, a veces no son las las que uno tiene, entonces, es natural que te sientas así, no hay no hay que, eh, digo, sobre pensarlo y decir: "Ay, estoy haciendo mal las cosas", eh, son, digamos que situaciones naturales, este, em
Claro.
¿qué qué obstáculos encuentras ahorita en la en esta situación que estás viviendo?, ¿qué cosas, eh, digamos que te te traen más angustia o más, eh? ¿ansiedad?
Claro, la verdad es que, eh, como te había comentado, eh, ya estoy en proceso de mudanza, eh, me voy a ir a vivir con mi novio, la verdad es que mi relación con mi novio me siento bastante bien, bastante plena, pero, pues, no me siento tan cómoda ni tan a gusto sabiendo que ahorita me voy a quedar sin trabajo lo más seguro, siento que, mm, lo que voy a estar recibiendo normalmente de dinero o mis finanzas van a tener pausa ahorita en mi vida y siento que, no sé, siento que a lo mejor es por el cambio de la mudanza que me siento así, siento que ahorita, eh, mi vida profesional más que nada está teniendo pausa, eh, no tengo tanta motivación para pensar en buscar otro trabajo, no sé, me siento un poco perdida en el lado profesional, en el lado, pues, laboral, como te comentaba, y no sé si realmente a lo mejor esto me está impidiendo, eh, o la la mudanza o o irme a vivir con mi novio, siento que me está impidiendo ver más allá, no sé, a lo mejor me siento un poco perdida, o no tengo tanta motivación o positivismo ahorita, justamente en este momento.
Ujú. Sí, entiendo. Oye, y una duda, ¿es algo que que han platicado en pareja? Digo, es, eh, es comprensible que tú estés pasando por ese proceso. Quizá, el a veces, se cierra una puerta, y y después se abrirá otra, y y bueno, eso eso no lo vislumbras ahorita. Pero, eh, si la idea es que ustedes juntos construyan un futuro, este, creo que podría ser importante que que las re eh, la relación, eh, se base en en, pues, resolver los problemas y las, eh, situaciones que se presentan de manera conjunta, ¿no? ¿Lo han platicado ustedes?
Claro. Claro. La verdad es que no, no lo habíamos No lo he comentado, no lo hemos platicado. La verdad es que, esto de mi trabajo apenas, pues, fue hoy. <chuckles> Fue hoy y fue una sorpresa, te digo, porque, pues, han hecho muchos cambios en en el personal y demás, más que nada también por la época. Y yo no yo no lo tenía en ese caso considerable. Yo no sé por qué tomaron estas decisiones, en este caso, pues, casi, casi de darme 1 semana más de trabajo y, pues, después, pues, vemos, que lo más seguro es que ya me despidan.
Ujú.
Pero no lo he platicado. Me da un poco de pena y un poquito de vergüenza comentarle todo esto, porque, realmente, como que uno hace planes en pareja de que, pues, voy a seguir trabajando cuando ah, incluso cuando vivamos juntos y demás. Em, yo sé, y tienes muy buen punto que creo que lo mejor va a ser comunicárselo, pero creo que ahorita me siento un poco, pues, me siento un poco triste.
Sí, no, es natural, eh, hay algunos, eh personas que opinan que después del duelo de de la muerte de un ser querido, y y la pérdida de algún, eh, parte del cuerpo, el siguiente duelo más más lamentable es la pérdida del del trabajo, ¿no?, o la estabilidad, eh, financiera. Entonces, digamos que es que es normal que te sientas así este, ese problema. Pero, yo creo que algo que tienes tú considerar es que, pues justamente se trata de eso, ¿no?, de de apoyarse mutuamente, y a veces, este, digo, haciendo una analogía, eh, si si él en algún momento tuviera
Claro.
alguna lesión en una pierna y tú tuvieras que apoyarlo, pues lo harías con gusto y te sentirías como parte de su de su proceso de sanación, ¿no? Eh, yo creo que sin duda él él también encontrará eso. Es una situación que es ajena a ti, pero que pues les afecta, principalmente a ti, pero a los 2. Entonces, quizá lo lo más el legítimo y lo más constructivo, sería que sí lo lo platicaran y y dijeran bueno, pues, con base en eso, tomamos una decisión, que que puede ser detener en este momento el proceso de cambio, o puede ser a lo mejor encontrar otra oportunidad cerca de donde estén, etcétera, ¿no?
Claro, sí. Okey. L Guau, la verdad es que sí. Eh, tienes muy buen punto. Y la verdad es que, eh, pues, sí, tienes toda la razón. Sí, siento que, a lo mejor, 2 mentes piensan más. <chuckles> A lo mejor, ahorita siento que mi mente trató como que de sentirse un poco nublada, eh, pues, por la vista. Mentalmente, me siento un poco apagada por más que nada, por la noticia de mi trabajo, siento que no tengo tanta motivación para pensar en cosas positivas. Pero el lado de, eh, pues, buscar solución o apoyo con mi pareja, me va a ayudar bastante. Bien dices que, pues, mi pareja, pues, es mi equipo. Me va a ver con amor y, pues, me va a apoyar, para eso estamos, y pues, se lo voy a compartir, voy a compartir mi sentimiento y lo que está pasando, y podríamos crear una solución en equipo. Creo que tienes bastante, pues, bastante razón en ese te en ese en ese en ese tema.
Ujú. Sí, te digo, o, eh, precisamente, el el cambio es movimiento y y bueno, a veces las circunstancias de la vida nos llevan a a cambios que no fueron esperados y y hay que saber adaptarse, ¿no? Hay un un libro que habla de de que ¿Quién se ha llevado mi queso?, y y cómo las personas a veces se se se detienen a querer, eh, recuperar su queso cuando, pues, lo que habría que hacer es ir a buscar otro queso, ¿no? Entonces, este, a lo mejor l te está planteando ahorita este cambio que se te presenta es, eh, una oportunidad que todavía no vislumbras, pero que va a dar también pie para que juntos, eh, construyan algo que seguramente va a ser más provechoso y mejor.
Okey. Claro, sí. Guau, vaya, la verdad es que tienes, eh, muchísima razón, a lo mejor este cambio va a ser para bien, siento que a lo mejor, eh a ver, no te voy a mentir, me gustaba mucho mi trabajo, pero siento que a lo mejor este cambio, como bien dices, puede ser que nos ayude o vaya o sea un cambio para bien y me crea rutinas, eh, pues unas mejores rutinas, mejores hábitos y pueda fijar hasta pequeñas, eh, metas a corto plazo con mi novio, la verdad es que Sí, no te voy a mentir, siento que tengo, pues, mucha presión por el lado económico y demás, eh, que luego, pues, me nublan un poco el pensamiento. Pero, pues, eso de comunicárselo a mi tra a mi pareja, pues, creo que va a ser lo mejor. ¿Tú me recomendarías que busque otro trabajo, o que busque algo que hacer? Es que la verdad es que siento que ahorita, no sé, de tantos pensamientos, mi mente se nubla.
Sí, yo creo que hay que ir resolviendo las cuestiones conforme se presenten. Ahorita todavía es una expectativa. A ahora sí que como dicen coloquialmente, este: "No llores antes de que te peguen, ya que te peguen, entonces, llorarás". Entonces, este, conforme se vayan presentando las situaciones, pues, las vas resolviendo y verás que vas a encontrar caminos que ahorita no no ves, pero que te te darán respuestas y y vas a construir algo mejor.
<chuckles> Claro. Guau. Vaya, la verdad es que me ha servido mucho todo esto que me estás comentando. Em, no te voy a mentir, eh, la verdad es que sí sigo un poco nerviosa por este cambio, más que nada también por la mudanza también de que, pues, siento que es mi primera mudanza, también, te lo voy a confesar. Eh, todo el tiempo he estado aquí viviendo con mis papás y, pues, ese cambio que voy a hacer a la hora de la mudanza, este, junto con mi novio, pues, es es un gran y fuerte cambio para mi vida. Siento que también se me juntó con lo de mi trabajo, también te decía que, pues pues, n me dieron una semana.
Ujú.
Pero, mm, pues, le voy a echar muchas ganas. Se lo voy a comunicar a mi novio. A ver a ver qué opina de todo esto.
Pues, eh, creo que van a a tomar buenas decisiones, y juntos van a construir algo que va a ser muy duradero. Te agradezco mucho por compartírmelo.
Muchas gracias, igual por el consejo. La verdad es que lo voy a tomar, lo voy a seguir y, pues, siento que en todo esto, pues, me va a apoyar bastante en todo este proceso también. Siento que a lo mejor también nos va a ayudar bastante en crear metas a corto y largo plazo para nuestra relación. Incluso también me ayudó mucho un comentario que me comentaste acerca de que cada cambio es para bien, y si pasa, pues, es por algo, y a lo mejor busco otro queso, así como me lo comentaste. En ese caso, a lo mejor, el otro queso es un mejor trabajo, a lo mejor esa oportunidad me está esperando, me eh, re tenía que pasar. La verdad es que, em, me abriste otro panorama, siento que, a lo mejor, bien Bueno, me dijiste no anticipé antes de lo que antes de que vaya a pasar, pero, pues, siento que me siento un poco más tranquila con todo esto. Muchas gracias. En verdad, eh, te agradezco bastante y me siento un poquito más calmada.
Ajá. Qué bueno que te sirvió. Te agradezco mucho por compartirlo.
Muchísimas gracias. En verdad te agradezco y, pues, estaré te estaré contando a ver qué más sucede en todo esto. A ver cómo va con mi mudanza junto con mi novio en toda esta experiencia nueva. La verdad es que, <sighs> vaya, muchos cambios en mi vida, pero siento que son para bien, ¿sabes?
Verás que la vida te va a dar sorpresas agradables.
<chuckles> Esperemos. Muchísimas gracias, la verdad, te agradezco y que te vaya muy bien.
Hasta luego. Buena noche.